Halo. Halo halo?
Oke, halo halo halo? Halo selamat malam, baik baik, gimana kabarnya, Kak?
Iya, selamat malam Mas, gimana kabarnya nih? Oh gitu, iya, saya baik juga, masih semangat lah ya?
Mmm, semangat dong, semangat.
Oke deh, gimana nih kalo misalnya malem ini ya, kita ngobrolin tentang, eee, apa ya. Oh ini nih Mas, kalo misalnya Masnya suka suka naik sepeda gak nih?
Heeh. Heeh. Sepeda? Mmm, pernah pernah, cuma nggak nggak nggak sering. Heeh.
Pernah gak? Jarang?

Ah, kalau saya mungkin kalau milih sepeda tuh biar cepet. Cepet tuh otomatis kalau di Indonesia kan, apa namanya, polusinya ya di jalan ya, polusinya mengerikan mengerikan sekali ya, kayak
Dapat. Oh, iya iya iya. Heeh heeh.
at apa namanya, asapnya tuh wah parah, apalagi kalau macet gitu. Iya, apalagi kalau macet tuh, waduh
<chuckles> Apalagi di kota besar ya? Mmm.
otomatis kendaraan berhenti jadi asapnya di satu tempat itu ngumpul terus gitu kan, ya kan? Jadi, ya mungkin kalau saya sepeda tuh saya rasa bisa lebih cepet, jadi ya biar gak terlalu banyak hirup asapnya itu juga, tapi terlepas dari, eee, itu bene bisa juga tuh terlepas dari itu, ya kita bisa pakai masker juga, supaya ya nggak nggak terlalu banyak gitu, yang kita hirup, kan dari asap di luar itu, heeh.
Mhm? Oh iya iya, heeh heeh. Oh, iya iya, walaupun pakai masker gimana tuh, Mas? Heeh? Di oh gitu. Tapi, masker ngaruh gak sih sebenernya? <chuckles> Sama, untuk itu, eee, apa sih? Ngaruh nggak ngaruh nggak buat memfilter polusi udara?
Masker kepa Kenapa? Ngaruh sih ya, sedikit ya mungkin ya? Tapi kalo heeh, kalo kita berlama-lama di, e apa namanya, di jalan kita hirup lama juga ya, tetep tetep aja tetep aja bakal bakal berefek buruk juga nantinya kan. Meskipun udah pake masker, iya sesak juga, iya bener bener bener.
Ngaruh ya? Oh oh sedikit. Oh, ya ya. Iya? Kenapa heeh? Iya iya iya, sesak juga ya, nggak enak juga ya?

Mmm, iya iya, benar benar.
Mhm. Gitu, sih menurut saya, sih.
Tapi kalau jalan kaki bisa ini juga, ya, misalnya ini ada jajanan apa kita bisa singgah dulu, ya. Soalnya nggak buru-buru kan kalau jalan kaki kan?
<chuckles> Bisa bisa. Berarti, tapi jadi banyak ini dong, banyak gembolan dong, banyak belanjaan gitu? Kanan-kiri.
<chuckles> Iya. <chuckles> Bisa, tapi kan tergantung gimana kitanya mengontrol. <chuckles>
Oh, iya iya, iya, bener, iya. Berarti kalo misalnya eee, kalo misalnya Masnya ini, eee, tadi kan katanya kan kalo misalnya naik eh kalo kerja ya naik sepeda. Nah, kalo hanya untuk jalan-jalannya sendiri itu lebih milih naik sepeda atau jalan kaki? Misalnya Masnya, eee, punya binatang peliharaan nih, kan binatang peliharaan bisa diajak ja misalnya anjing gitu ya, bisa diajak jalan kaki, bisa diajak naik sepeda. Lebih milih apa tuh kira-kira?
Iya. Tapi pi eee. Uang. Eee. Kalau saya mungkin leb bakal jalan kaki, sih. Soalnya kalau sepeda mungkin kecepetan ya buat anjingnya ya kayaknya, ya. <chuckles> Bakal kecepetan, ya?
Oh, gitu, ya? <chuckles> Tapi kayaknya lucu deh, Mas itu ya, kan. <chuckles>
Iya, tapi bakal capek, sih kayaknya dianya. <chuckles>
Iya. <chuckles> Benar sih, iya.
Bakal capek dianya. Jadi, mending jalan kaki aja, sama sekalian, bisa apa ya, bisa, mmm, mantau juga kayak
Oh gitu, ya?
eee, lingkungan sekitar gitu, kan, ada waktu.
Oh, iya, bener bener, heeh heeh.
Ada, lebih lambat, kan, dia ininya jadi bisa kita beli me apa enjoy-lah kita enjoy pemandangan sekitar.
Iya, enjoy, asik, ya itu, ya, kalo gitu. Berart tapi, eee, kalo untuk mungkin kalo untuk masalah kesehatan mungkin untuk naik sepeda dan jalan kaki mungkin sebelas dua belas kali ya mirip-mirip kali, ya?
Iya. Heeh. Ya, mirip-miriplah. Mirip-mirip. Terus kalau menurut saya ya, saya baru kepikiran, nih, kan dia bilang sepeda doang nih, gimana kalau sepeda listrik, kan sepeda listrik cepat tuh, kan cepet tuh.
Hmm. Gitu. Mhm. Oh, bener bener, heeh heeh. <chuckles> Tapi
Iya, dan juga, kan em emisinya nggak ada juga kan karena dia listrik gitu, kan.
Nah, iya, tapi sepeda listrik itu silent nggak sih, Mas? Apa sih na maksudnya, eee, suaranya suaranya nggak terlal eee, nggak nggak seperti betul, nah, malah bahaya nggak sih itu?
Heeh. Iya silent silent. Iya, nggak nggak nggak mengeluarkan suara, dianya. Heeh. Ya, betul, benar benar. Bisa bahaya, kalau di misalnya kita menggunakannya di jalan raya gitu, ya, bisa bahaya, karena nggak ada suaranya. Jadi misalnya kayak, eee, kita lagi, eee, ngendarai mobil nih, di sebelah ada mot sepeda listrik kita nggak nggak kedengeran, nggak tahu gitu ya dia di mana. Iya e
Heeh. Nah, itu dia, heeh heeh. Heeh. Iya. Nggak kedengeran ya? Iya, makanya sering ada berita, ya, Mas, ya kalau nggak salah beberapa tahun terakhir ini. Iya, bener. Wah, tapi Masnya pernah sepeda listrik nggak, nih? Pernah pakai nggak kira-kira? Oh, pernah, tapi emang enak, ya sepeda listrik, ya?
Iya. Benar benar. Pernah pernah pernah, pernah. Iya, kalau buat sekedar kayak di komplek-komplek, di perumahan gitu, sih, oke, sih. Soalnya, kan, dia lumayan cepet. Dia bisa secepat motor gitu, kecepatannya. Mmm.
Oh, gitu, ya? Wah, wah asik sekali memang. Oke, deh kalo begitu. Terima kasih atas pembicaraanya ya, Mas, ya. Oke, selamat malam.
Asik asik. Ah, siap, iya, terima kasih terima kasih, selamat malam.

Wah, kebetulan saya gak pernah malah, <chuckles> kalo naik sepeda untuk kalo naik sepeda hanya untuk jalan-jalan keliling komplek aja biasanya.
Mau nggak percaya, tapi misalnya nih heeh. Oh, tapi kalau misalnya mereka kan nih, lebih efisien mana nih, kalau misal kita sepeda atau jalan kaki lebih cepat mana tuh kira-kira, kalau efisien waktunya?
Mhm mhm. Itu sudah pasti sih, naik sepeda sih, kalo untuk waktu sih ya. Nah tapi kan, eee, ber kembali lagi ke, eee, negara yang kita tinggali, eee, Masnya ini gak sih, merasa gak sih kalo misalnya di Indonesia ya, eee, saya gak tau Masnya ting eee, ting based di mana. Mungkin kalo di Indonesia kan kebanyakan infrastrukturnya itu tidak s tidak mendukung heeh, tidak memadai untuk pesepeda gitu, gak kayak di Eropa seperti itu kan. Di Eropa itu kayaknya ada beberapa negara yang memang ada lajur sepedanya gitu. Nah, itu dia, <chuckles> jadi ya tapi tadi ses eee, kembali lagi ke pertanyaan Masnya, lebih efisien mana? Pastinya lebih efisien yang naik sepeda gitu, kalo untuk kerja, begitu. Mhm.
Mmm. Heeh. Heeh, bener. Heeh. Tidak memadai ya. Ha kurang ya? Heeh, benar bener. Iya, paham. Bener bener, iya iya, bener bener. Mmm. Iya iya. Sama sih saya juga menurut saya kayak gitu, ada juga ya, tapi saya pernah lihat tuh di jalan-jalan, eee, emang lajur sepeda, tapi itu kayaknya di jalan-jalan besar aja, jalan-jalan di emang di pusat kotanya ya, kayaknya ya. Kalau kayak di ad
Mhm. Iya. Heeh. Iya iya, terus lajur sepedanya diambil sama sama sama motor ya? <chuckles>
Motor, iya, sama motor.
Bener bener, iya. <chuckles>
Soalnya emang mungkin belum sampai ke sana kali ya, edukasi dan kebiasaan dari warga-warganya, iya kan?
Nah, iya, iya bener ya, jadi berarti kembali ke orangnya sendiri ya, kalau gitu mau mematuhi peraturan atau tidak. <chuckles>
Iya. Iya, benar benar, karena kan ini kan peraturan kan dimulai dari kitanya sendiri, kita mau patuh apa engga kan?
Mantap, bener banget, bener bener, iya.
Iya.
Berarti nggak nggak hanya salah pemerintah ya, kalo kayak gitu ya? Tergantung manusianya mau warganya juga ya?
Bener. Iya. Benar, hak kia kita sebagai masyarakat juga harus apa namanya, sadar diri juga lah.
Heeh.
Benar nggak sih?
Terus apa sih namanya, eee, tadi kan kata Masnya di kota itu ada lajur sepeda, tapi kan ternyata malah dipakai oleh warganya buat sepeda motor gitu ya.
Heeh, harus iya, eee, ada awareness juga, harus ada kesadaran juga.
Nah iya. Udah disediakan oleh pemerintah, eh malah disalahgunakan gitu ya, seperti itu. Heeh, terus Masnya ini, eee, ada gak sih, eee, selain tadi kata Masnya karena efisien karena karena biar, eee, o pa otot pahanya terbentuk gitu, ada gak sih faktor lain seperti faktor lingkungan karena bersepeda itu, ada gak sih kira-kira?
Ah, bener bener. Hmm.

Oh, jauh sekali memang itu, iya, betul sekali. Kayaknya udah deh, udah itu ngapain sih udah kerja dari rumah ajalah kalo bisa gitu, kan. <chuckles>
Iya iya. <chuckles> WFH aja gitu kan.
Heeh, WFH aja. <chuckles> Nah, berarti kalo Masnya ini, eee, ada nggak sih kalo misalnya ke eee, milih karena memilih naik sepeda, eee, keuntungan kesehatannya apa nih, kira-kira?
<chuckles> betul. Mmm. Kalo menurut saya ya, sepeda tuh dia bisa bakar kalori, sih. Bakar kalori, eee, pertama eh.
Gitu ya? Emang jalan kaki jalan kaki nggak, ya? Atau bekurang gitu?
Eee, kalau bisa jalan kaki bisa bisa, cuman kan kalau misalnya kalau sepeda ada satu lagi nih dia membakar yang namanya otot paha gitu, otot paha kita, heeh, otot paha kita otomatis pahanya bisa lebih kecil gitu, gitu kan, heeh.
Oh, iya iya, heeh. Oh, gitu malah jadi bagus, ya berotot gitu, ya. <chuckles>
Iya, bakal jadi bagus juga sekalian gitu. Karena kan kalau sepeda kan kita kayuh kayuh rodanya itu kan pake tenaga yang dari paha gitu, kan. Heeh.
Heeh, ya. Heeh, heeh. Iya, jadi sekali dayung dua tiga pulau terlampaui, ya. Nyampe ke ka kantor juga nyampe, olahraga juga bisa gitu, ya. Ah, bener juga.
Ah. Iya, terus apa lagi, ya, kayak ini mungkin, eee, kalau sepeda kalau sepeda kalau di jalan yang sepi mungkin kan kita ngebut, ya? Heeh, kalau ngebut kita kan apa namanya, <tsk> eee, jantungnya tuh lebih detaknya lebih banyak, otomatis ya, kayak ya, jadi otomatis jantungnya juga sehat gitu, terlatih dia. <chuckles>
Wah. Nah, iya bener. Heeh. Oh, jadi kayak adrenalin gitu, ya? Heeh. Oh, gitu, oh ya ya ya. Oh, kalo menurut saya sih ini, Mas, kalo misalnya keuntungan, apa sih, kalo misalnya jalan kaki nah kalau sa kalau Masnya tadi kan karena meli milih sepeda jadi Masnya untungnya banyak, ya. Nah kalo saya karena saya milih jalan kaki, menurut saya sih untungnya jalan kaki tuh kalo misalnya lagi jalan-jalan itu kayaknya tenang gitu loh, Mas, banyak pemandangan gitu kan. Terus
Eee, gitu sih kalau menurut saya. Keuntungan heeh. Iya. Mmm, benar benar. Ya, bisa lihat kiri kanan dulu gitu loh.
Nah, itu. Kalau ja kalau jalan kakinya cocok waktunya kayak pas lagi pagi-pagi atau sore-sore tuh bisa, apa ya, nggak panas gitu, nggak terik gitu, kan.
Heeh. Iya, nggak iya iya, benar benar.

Apalagi ini loh Mas, kalo misalnya berhenti di belakang. Apa sih itu truk atau bus yang, bus Damri itu, waduh udah itu. Yang wah yang hitam. <chuckles> heeh.
Wah, wah itu, napasnya ya, napasnya sulit, sulit. <chuckles>
Mending udah lah, itu busnya duluan aja gitu, saya berhenti dulu gitu sebentar. <chuckles> heeh, bener bener, itu bisa ya, hmm.
Iya man, mending ngalah dulu ya. Apalagi kalau yang Apa, asapnya item banget tuh sampe bener-bener tuh, jalannya nggak keliatan gitu kadang ya.
Ah, itu kayak ini ya, kayak di sinetron aja ya, banyak yang kalau misa sampai nggak kelihatan itu, kadang kayak, film sinetron jaman dulu.
Iya. Ih, kadang, kadang ada juga yang kayak truk kontainer-kontainer gitu, ada ada, iya iya, ada kan dia asapnya tuh hitam, apa, tebal banget gitu sampe nggak kelihatan, pandangan.
Oh, ini bener bener, iya heeh, yang kontainer itu kadang Iya bener ya, padahal udah ada regulasinya ya, kalau kalau, eee, apa sih pembuangan itu harusnya, heeh, bener juga, tapi hmm.
Iya iya. Iya bener tuh, kalau kata orang-orang sih apa namanya, e kayak cumi-cumi gitu ya, nyemprot tinta gitu kan, jadi nggak keliatan ya.
Apa tuh? Oh, oh iya iya, tapi ini asap ya. <chuckles>
Iya, iya. Bisa berbahaya juga sih itu sebenarnya.
Iya bisa bisa.
Iya kan.
Heeh.
Kalau Kakak sendiri gimana nih, Kakak, eee, Kakak pilih jalan kaki gimana tuh, karena faktor lingkungan seperti apa? Hmm.
Kalau menurut saya ya. Kalo untuk faktor lingkungan ya? Kalo untuk faktor lingkungan mungkin kalo jalan kaki sih, ya sama sih tadi kata Masnya ada polusi udaranya, walaupun gak bisa cepet-cepet juga kayak, kayak kalo misalnya naik sepeda kan bisa langsung kabur gitu kan, masuk kemana gitu, kalo jalan kaki gak bisa gitu kan, nah terus tapi kalo misalnya tadi me kata saya sih kalo misalnya jalan kaki kita kan tidak mengeluarkan emisi, emisinya hanya karbon dioksida seperti itu kan, eee, jadi, jadi kita mungkin, memberikan kontribusi yang cukup lah untuk, eee, lingkungan sekitar seperti itu.
Mmm. Nah, iya iya. Mmm. Hmm, iya iya. Hmm.